Meron naman din po. 'Yan, yung dat yun nga, na nakuwento ko rin po sa ano, yung sa ate ko rin na kasi yung time na yun, kaya lang din naman kaya lang po minsan, di ba nagkukwento tayo sa pamilya natin, sa karelasyon natin, kapag talagang minsan, umaayaw ka na o talagang parang pagod ka na, yung puno na talaga, yung kailangan mo na ng kasi yun ta tayo, eh. Minsan hindi naman tayo nagkukuwento sa pamilya natin ng ano, eh, ng 'pag kaya mo pa, eh. Parang, "Sige okey, kaya ko pa, eh, para kaya ko pa ano 'to, ayokong may masabi sa sa partner ko," yung ganun. Yung time na yun po kasi talaga, mabigat na problema na po talaga siya. Yung parang, kahit ikuwento mo na sa pamilya mo, parang okey na, okey na, na kailangan mo ng sundin yung payo, yung gano'n. Kumbaga parang bago ka parang bago ka humingi ng payo sa kanila, naka-advance na yung isipan mo, na parang alam ko, na parang, "'Di, para rin kasi sa akin, ayoko na," yung parang gano'n, kaya parang okey lang kahit anong payo na nila, parang ganun. Kahit parang, sa'kin, eh, medyo mabigat pa, salungat pa, pero kailangan ko na sundin yung payo nila. Pero bago pa ma sundin sundin ko yung payo nila na yun, parang na-advance ko na sa utak ko na gagawin ko yun, parang gano'n. Gusto ko lang din na marinig din 'yon, para kahit papa'no, marinig ko sa pamilya ko. Ah, para rin aware na sila, kasi minsan di ba, iisipin natin baka hanapin pa, kasi siyempre ay iisipin, "Ba't hindi pumupunta si ganito?" di ba, may gano'n? Para at least hindi na ni para kasi siyempre pa pupu parang nakaka-pressure din, na 'pag hinahanap ka, eh, hindi mo alam irarason mo, eh. At least hindi na nila hahanapin, alam na nila yung dahilan kung bakit hindi ba pumupunta. Kung baga napayo na nila, na-open ko na sa kanila, okey na yun. Kasi yun po nangyari nung nakaraan, parang
Yes, punong-puno na. Mm. Oo. Mm. Ah. Mm. <chuckles> Mm. Oh. Gagawin mo yung payo nila. Totoo. Yes. Mm. Totoo 'yan. Mm. Oo.
hinahanap nga nila, ganiyan. Eh, nape-pressure yun na yun na rin po yung isa sa na-pressure na din ako, sabi ko, "Nakaka-stress, hinahanap nila araw-araw sa akin. Hindi ko na alam gagawin ko, ano pa ba i irarason ko?" Kasi nasanay sila, lagi yun nandito, gano'n. Parang yun, eh, yung time naman po kasi yung pagkakataon na mabigat ang problema ko na yun, ako rin po kasi may pagkakamali nun kaya parang ang bi bigat din talaga siya sa akin. Kaya yun, parang pressure na, 'di ko na rin alam gagawin ko, kailangan ko na talaga kumuha ng payo, 'yan sa pamilya ko gano'n at sundin yung kung anumang payo nila, yung gano'n. Mm.
Oh. Mm. <chuckles> Oo. Yes. Oh. Mm. Ye Mm, hindi talaga mawawala yung pressure. Pero napakaimportante na humingi ng payo sa pamilya, 'no, kasi sila yung number 1 talaga na makakaintindi at tsaka makakapagbigay din ng magandang payo sa'yo, 'di ba? Mm. Ayan. Mm.
Totoo. Mm, sang-ayon ako diyan. Kaya yun, nung time po na yun, talagang kung ano man po yung pinayo nila at tingin ko tama at okey naman din at talagang bukal sa akin na magaan naman. Kasi may ganun po, di ba? Kapag magaan naman sa'yo, "Sige, susundin ko 'to," kasi yun na rin naman yung naisip ko na gawin ko, bago pa nila ipayo yun sa akin. Kaya yun, naging okey naman din po siya. Kaya yun po, salamat po sa masayang kuwentuhan.
Hmm, mm. Oo. Yes. Totoo. Mm.